Eee, seperti itu, heeh. Nah ini, eee, mamanya juga pernah nggak datang ke rumahnya Kakak juga, main ke rumah Kakak gantian gitu? Bukan Kakaknya yang ke rumah mama, tapi gantian nih mama yang diundang sama Kakak, "Ayo, Mah, liburan ke tempat aku," gitu.
Mhm. Oh, pernah dong, Kak. Mhm, pernah dong, pernah. Eee, cuman beberapa bulan ini beliau nggak terlalu, mmm, <tsk> ini sih karena kesehatan ya.
Pernah. Eee, ya karena usia ya juga ya.
Jadi nggak bisa dipaksain juga, heeh, karena usia juga.
Tapi kalau misalkan de heeh.
Karu Ya gimana, Kak?
Kalau misalkan diundang nih ke rumah Kakak ya, ini mamanya masak juga atau mama bener-bener jadi kayak, eee, tamunyalah pokoknya, apa, kalian tuh yang, eee, apa kayak eee, "Biar Mama istirahat deh," gitu, jadi istri yang masak atau mama juga terjun ke dapur?
Nah itu yang repotnya, kan. Kalau kami selalu bilang, "Mama duduk aja, ini aja, jalan-jalan di sini," gitu kan. Oh, "Enggak enggak, tenang aja, Mama masih bisa masak kok, kita" Tapi ya masaknya enggak terlalu enggak terlalu dominan sih, tapi yang penting adalah kegiatan itu di dapur gitu di intinya gitu. Jadi kan dibantu istri juga. Karena mama tuh s suka di dapur sih, Kak, jadi makanya kadang kalau kalau nolak atau pun ngelarang itu kayak, e kayak gimana ya? Orang gituin, udah dibilangin tambah gak agak agak <laughs>
Ah, repotnya kenapa nih? Heeh. Iya jadi kasihan ya, gitu kan maksudnya e memang seneng gitu kan kalau ini kayak dilarang, ya ampun yang dia suka nggak boleh gitu melakukannya gitu kan. Wah ini seru banget nih, Kak, gitu. Mamanya, eee, ini banget ya, masih senang di dapur. Da eee, kalau kedengeran nih pasti nih yang suka masak gitu kan ya. Jadi Kakaknya selalu dapat makanan hangat dari mamanya nih.
Heeh. Heeh, gitu. Mmm.